بُصّ هاقول لك يعني أنا أنا جرّبت اللي أنت بتتكلّم عليه ده في ثانوية عامة، يعني أنا كنت في ثانوية عامة آآ ما رضيتش أحط لنفْسي توقع اللي هو إيه، أنا هاجيب بقى 99% وهاطلع بقى مهندس بترول بقى والكلام ده لأ يعني، ما رضيتش أعلِّي سقف طموحي أوي، لإن أنا يعني كنت عارف إمكانياتي ساعتها، أنا مش من النوع اللي بيحب يذاكر أوي، فأنا كنت حاطط لنفْسي اللي هو أجيب مثلًا في Range 90% مثلًا أنا كنت علمي رياضة، فطبعًا بقى لما لقيت النتيجة ظهَرِت <laughs> ليه الإحراج ده؟ بُصّ هاقول لك يعني آآ، أنا جِبت ساعتها س آه.
إمم. آه تمام. امم، وجِبت كام بقى، <chuckles> أنت جِبت كام؟ <laughs> <laughs> أ عايز أعرف اللي هو الطموح لمّا أنت تجيب، تقول درجات كده، هل بتجيب أعلى والّا أقل؟
آه. م أهو بُصّ عشان أريّحك، هو أنت فعلًا عندك حق في اللي أنت بتقوله، لإن أنا لمّا حطّيت لنفْسي إن أنا هاجيب 90%، أنا جِبت سبعة وتمانين في المِيّة 87، فأقل فعلًا من اللي أنا حطّيته، آآ فممكن ساعتها يعني ممكن ع زي ما أنت بتقول لو أنا حطّيت لنفْسي إن أنا مثلًا أجيب 95% كنت ممكن ساعتها أجيب فوق ال90 أو أجيب 90.
ياه! جِبت كام؟ يا خبر! إمم.
ف
طب لو رجع بيك الزمن بقى، هل هتس تعلي سقف طموحك في كلّ الحاجات، والّا هتمشي برضه بنفْس الRhythm اللي أنت بتعمل اللي عليك، واللي ييجي بقى وييجي زي ما ييجي، يع إيه بقى؟ <chuckles> عايز أعرف.
إمم. اهم. بصراحة مش عارف، مش عارف أصل هاقول لك يعني أنا برضه، يعني عندي حتّة اللي هو أنا ما باحبش أعلِّي طموحي أوي، فممكن برضه أنا لو رجعت بالزمن هيبقى طموحي هو، هو، لإن أنا برضه عارف قدراتي، ممكن آآ ما أعرفش أجيب المجموع اللي أنا كنت حاطّه لنفْسي ده ف فازعل وأتضايق وتبقى الحياة بالنسبة لي بقت سودا، ف فاللي هو أنا كنت حاطط لنفْسي تسعين في المِيّة فجبت سبعة وتمانين فعادي مش مش كبير يعني.
أنا أنا عايز أعرف بقى حاج حاجة كده ما دام أن <chuckles> بُصّ بقى بما إنك اتكلّمت في الحتّة دي، أنا عايز بقى أعرف حتّة كده دراسيًا، لمّا أنت بتيجي تختار ال الChoice في ال في الامتحانات، هل الحاجات اللي أنت مش عارفها بتسيبها فاضية، والّا بتختار عشوائي؟
إمم.